Alam mo ang laki, ang laki ng pinagkaiba niya para sa'kin kasi hindi na ako nato-trauma. Kumbaga nagkaka-anxiety kasi ako na ano, eh, yung masabi ko lang ano 'no, quick lang siguro. Yung ano, yung boss kasi namin ano siya, um, iba yung trato niya sa mga empleyado parang hindi niya yung parang hindi tao. Kumbaga magpapapirma ka lahat yun ha sa empleyado niya. Magpapapirma ka ng documents 'no, tapos no'n ihahagis niya yan pupulutin mo gano'n, parang yung sa mga pelikula, oo. Tapos mamamahiya sila, magmumura sila, ibang lahi sila, eh, pero Tagalog marunong silang mag-Tagalog kaya ramdam mo talaga yung kung paano si paano nila ginagawa. Kaso lang yung yung company na yun ni no-normalize na ng iba parang nagtitiis sila doon. Gawa ng iniisip nila baka walang tumanggap na ano trabaho kapag nag-resign sila gano'n. So yun yung kinakaharap ko araw-araw kaya alam mo nagkaka-anxiety ako na ayokong pumasok kasi baka gano'n yung gawin, di ba, gano'n na naman, kasi lagi ko siyang na-experience kami, kami ng mga katrabaho ko laging gano'n kaya nung ta isang araw 'no, kasi nag-resign ako tapos nag-render pa ako ng 1 month. Yung pinaka araw na ano, na talagang umalis na ako do'n kumbaga last day ko na 'no, tapos kinabukasan ayan, sobrang sarap ng pakiramdam, as in. Hin ito yung parang ano ka, eh, um, nasa ilalim ka tapos bigla kang ini iniahon mula sa pagkakalubog, gano'n yung pakiramdam. Para akong nabunutan ng tinik kumbaga. Ganyan yung pakiramdam ko, oo totoo.
Mm. Mm. Hmm. Mm. Ay, grabe naman. Mm. Oo. Mm. Mm. Mm. Mm. Oo. Grabe.
Ayan, kaya
So, talagang ano, sobrang gaan nung parang ano parang yung term ba, eh, nabunutan ka ng tinik, mga gano'n ba na term?
Mm.